آآ بصراحة أنا يعني يع أول ما باقوم الصبح بابقى شوية يعني مش مرَوّقة شوية كده، ليه بَقى؟ بابقى عاتلة هَم البيت بَقى وال ومتطلبات اللي ورايا وال الشغل و والولاد والدنيا بَقى. بطني بتبقى مكركبة، مكركبة على الآخر. <laughs> فبابقى حاسة إن أنا بَقى إيه شايلة هَم الدنيا فوق دماغي. أعمِل بَقى كوباية الشاي اللي أم نعناع التمام كده بعد ما آكل أي حاجة بسيطة كده، وأطلع بَقى في البلكونة كده بعد ما أرَوّق نَفْسي كده، وأشوف نور ربنا كده، وأسمع لصوت العصافير، وأبقى تمام التمام. خلاص بَقى. <laughs> أحس بالدنيا هديِت بَقى.
إمم. إمم، إمم. طبعًا. فاهم، فاهم. آه. إمم. طيب، م يعن إمم، طيب الحِتّة بس ب يعني بخصوص الهدوء بَقى، أنتِ يعني ب شايفة إن الهدوء والّا ال أصل في ناس بتحب الهدوء، وفي ناس ما ب يعني بتحب اللي هي تقعد وسط زحمة بَقى ودوشة وكده، فاهمة؟ فأنتِ من أنهي ناس؟ يعني مزاجِك بييجي مع أنهي جزء؟
إمم. لأ، أنا، أنا باحب ال باحب الهدوء. باحب الهدوء أوي، أوي. ما أحبّش الدوشة، ما أحبّش الهيصة، ما أحّبش أ أسمع أي أصوات لدرجة إن أنا مثلًا ممكن أ أشَغَّل أغنية هادية بَقى من بتوع زمان بَقى، عشان الشوشرة بتاعة الأغاني بَقى بتاعة دلوقتي دي، الهيصة دي، لأ. <tsk> أحب أغ أسمَع أغنية لعبد الوهاب، لأُم كلثوم، أقعد كده على روقان مع مع كوبّاية الشاي بَقى، يعني إيه، إيه بَقى يعني؟ <chuckles> هاسمع إيه مع كوبّاية الشاي؟
إمم. إمم. يا سلام! إمم. أيوه، لازم تروّقي ال تروّقي الأداء مع كل من كل الإتجاهات.
أرَوَّق الأداء. بالضبط كده.
طيب يعني برّه الب يعني إحنا كده برضه ما خرجناش برّه البيت. طيب برّه البيت بَقى، يعني إيه اللي بتحبّي تعمليه والّا تروحيه؟
آه.